Ja, du, ähm, ich muss da mal was loswerden, und zwar, ähm, habe ich meine Motivation fürs Gitarrenspielen komplett verloren. Ähm, das ist super, super, super schade, denn ich spiele schon seit meinem 5. Lebensjahr. Und, äh, wahrscheinlich, wenn ich nicht vor ein paar Jahren wenn mich diese Motivation nicht verlassen hätte, vor ein paar Jahren, schon vor vielen Jahren eigentlich. Ich könnte wahrscheinlich schon die tollsten Stücke sp Ich war nämlich damals recht gut. Ähm, und, äh, mich hat's auch echt runtergebracht damals, wenn ich mich mal so 'ne Stunde hingesetzt habe und gespielt habe, mein meinetwegen auch nur 5 Minuten. <chuckles> Ähm, es hat mir echt geholfen. In so 'nem stressigen Alltag hat das immer so 'n bisschen, ja ich habe da immer so 'n bisschen meine Zuflucht irgendwie war so mein Zufluchtsort sozusagen, mein Zimmer mit der Gitarre auf meinem Schoß. Mittlerweile, ja, steht die in der Ecke rum, ist, äh, völlig eingestaubt und bekommt gar keine Aufmerksamkeit mehr von mir, und ich finde das so unfassbar schade. Und ich würde gerne mal wieder diese Motivation dafür irgendwie, ja, erlernen oder mal wieder auf erleben aufleben lassen, ähm, und dass ich's dann auch diesmal länger durchziehe und nicht wieder dann: „Oh, ich spiele jetzt mal ein Stück“ und dann landet die wieder jahrelang irgendwie in der Ecke. <sniffs> Ja, das ist so 'n bisschen finde ich super, super, super schade, ja. Gerade auch das war auch echt teuer, das Gerät, also das kommt ja auch noch dazu. <chuckles>
Ja, das ist ja 'n super schönes Hobby und, äh, noch mal mehr schade, wenn das ja auch noch 'ne Möglichkeit ist, sich 'n bisschen zu entspannen, weil davon kriegen wir in der Regel auch zu wenig.
Mhm. Mhm, so ist es, so ist es <chuckles> von daher, wie gesagt, es hat ja auch immer echt gut getan, ähm, das Spielen und, äh, hat mich entspannen lassen, ja, absolut, aber, hm, ich war auch immer sehr, sehr, sehr, sehr, sehr frustriert, ähm, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat und dann habe ich das Ding in die Ecke geschmissen und gesagt: „Boah ne, das gucke ich jetzt nicht mehr an, das nervt,“ so und ich war dann ich wurde immer recht schnell genervt, ähm, wenn das nicht so hingenau hingehauen hat, wie ich's wollte, ja.
Okay und, äh, was war denn die Ursache, dass du damit aufgehört hast? Was war denn? Wa ist dir irgendwas vorgefallen, oder kannst du das irgendwie festmachen?
Hm, ne, so richtig weiß ich gar nicht genau, was das Problem ist also, äh, das Ding auch, ich ziehe ganz oft um und die Gitarre ist immer dabei. Ich nehme die immer mit, ähm, einfach, o weil ich wis will, dass die da steht, dass ich hoffe, äh, irgendwann kommt die Motivation und dann spiele ich mal wieder, ähm, aber ich kann's gar nicht so richtig mir erklären äh, vielleicht mache ichs schon zu lange, keine Ahnung, dass ich dann irgendwie keine Lust mehr habe oder so, aber, ja, mir fehlt die Motivation, mir fehlt einfach die Lust und, äh, wann genau das anfing, ob es da irgendwie so 'n einschneidenden Punkt gab, weiß ich gar nicht, äh, glaube nicht. Also, ja, es ist schwierig, das auch zu zu definieren, was genau da vorgefallen ist in mir drin, ja.
Ja, manchmal gibt's ja sowas, weil es hat ja so geklungen, als ob du das früher schon sehr leidenschaftlich oder zumindest mehr Zeit investiert hast und da gibt's ja manchmal so Situationen, ne, wo es dann irgendwie ja, man hat 'n neues Hobby oder neue Freunde, oder was anderes, äh, ist, äh, erst mal vorrangig, ne, irgend 'ne Prüfung, Uni. Und dann liegt's halt erst mal in der Ecke und deswegen, das war so 'n bisschen in die Richtung, ob ob du das irgendwie festmachen kannst.
Mhm. Total, mhm. Mhm. Mhm. Also, mein Leben ist ganz aufregend, so seit, äh ich habe auf jeden Fall viel, viel, viel, viel mehr gespielt, so bis zum Abitur. Ähm, nach'm Abitur fing ich an, die Welt, äh, zu, äh, erkunden, so <chuckles> und, äh, vielleicht liegt's auch so 'n bisschen daran. Nur, ich habe ja gesagt, ich habe die bisher immer überall mitgenommen. Von daher, ich hätte ja immer ich hätte mir auch überall, wo ich bis jetzt war, immer die Zeit nehmen können, zu spielen. Aber irgendwie klar, es ist viel dazugekommen, äh, in meinem Leben viele neue Leute, neue Eindrücke, 'n Studium dazwischen auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt f für kein dafür keine Zeit gehabt hätte oder so. Von daher kann ich's auch gar nicht so richtig verstehen, was passiert ist, ja.
Na gut, oft genug passiert es ja, dass man das irgendwann mal aus dem Auge verliert. Und dann dann ist es eben klar, das mag da physisch stehen, weil das also 'n Teil von dir, deswegen steht's ja auch da, verbindet sich dann auch noch in deiner Jugend oder Kindheit, ne? Das, äh, macht ja was emotional mit dir.
Mhm. Ja. Mhm. Genau.
Und das weckt ja auch das Gefühl. Also, von daher ist diese Verbindung auch noch da, weil es genau weiß, dass dir es gut tut.
Mhm. Ja, das ist richtig, äh, dich
Und gleichzeitig ist halt die Ablenkung so groß, äh, zwischendrin. Da gibt's halt Sachen, die einfach erst interessanter sind, ne? Dann neue Menschen, neue Freu 'n neuen Freund, keine Ahnung, was, ne? Und äh, dann ist rück rückt es nach hinten.
Mhm. Das stimmt. Mhm. Hm, ja, das stimmt. Es ist es ist tatsäch also, wie gesagt, ich habe es, als ich noch so, ja, äh, zu Hause war, so mein geregeltes, äh, stabiles Leben hatte, sage ich mal so, meine festen Routinen, habe ich sie mir natürlich öfter mal in die Hand genommen. Ähm, ich bin dann s nach Amerika gegangen, ähm, wo meine Gastfamilie, die ich da hatte, die hat mir sogar 'ne Gitarre gekauft und dann habe ich da auch tatsächlich öfter mal gespielt, aber da habe ich schon gemerkt: „Hm, irgendwas ist anders.“ Also, ich habe es nicht mehr so leider gar nicht mehr so gefühlt, so richtig, ähm, wie damals, äh, auch super schade. Aber ja und ich ich wie gesagt, ich hänge trotzdem noch dran, also wenn ich sie mir wenn ich sie dann mal mir raushole und mir einfach nur sie anschaue, dann hängen da natürlich ganz, ganz viele Erinnerungen daran. Meine ersten Stücke, ähm, die ersten Menschen, die ich damit zu Tränen gerührt habe, alles solche Erinnerungen sind natürlich damit verknüpft. Äh, von daher könnte ich's das Ding auch niemals verkaufen oder so. Ich will immer, dass es irgendwie da ist, aber irgendwie erfüllt es gerade ja nicht so richtig seinen Zweck. Und das möchte ich versuchen, gerne irgendwie umzulenken, dass ich da wieder reinkomme, ja.
Ah, okay, ist aber auch 'n bisschen spannend. Vielleicht ist es ja was ganz anderes. Also, die die Gitarre ist halt sozusagen vielleicht auch dein äh, wie soll ich 'n das nennen? Dein deine Anker in deine Vergangenheit. Könnte das sein?
Mhm, mhm. Ja, kann schon sein, dass also, ich verbinde, wie gesagt, ganz, ganz viele Gefühle damit, auch negative. Vielleicht will ich mich davon auch so 'n bisschen entfernen, irgendwie. Dann also, ich weiß jetzt nicht als Beispiel so, wenn ich irgend 'n Stück und es hat dann nicht funktioniert, oder es hat beim Vorspielen oder bei Konzerten nicht funktioniert, und dann war ich super frustriert und super traurig und dann wollte ich das Ding manchmal kaputt machen und war so sauer. Ich, äh, verbinde natürlich auch solche Emotionen damit, ne? Von daher kann das schon sein, dass das ja, dass das das diese Mot diese o ja, diese <clicks tongue> Motivation, die gerade nicht vorhanden ist, ist vielleicht auch irgendwie das so 'n bisschen tiefer verankert ist tatsächlich, an irgendwelchen, mit was ja, dass ich das mit negativen Emotionen irgendwie verknüpfe, äh, kann schon sein, ja. Mhm.
Ja, das war jetzt so 'n bisschen weniger. Sondern eher einfach, wenn, wenn du sagst, dass du so so viel auch in der Welt unterwegs bist, dann ist das sozusagen der deswegen war das mit dem Anker auch war vielleicht nicht das richtige Bild. Aber so dieses, äh, in der Kindheit oder in dem Zuhause in diesem
Mhm.
also da, wo du aufgewachsen bist, dass sich das halt damit verbindet und du diesen diese Gitarre sozusagen immer das Bindeglied ist zu deinem zu dieser Zeit, äh, und dich immer so 'n bisschen mit Deutschland verbindet, obwohl du jetzt egal, wo du bist, ähm, dich verbunden fühlst. Das meinte ich jetzt so 'n bisschen mit „emotionalen Anker“, ne?
Mhm. Ach so. Mhm. Ach so. Ach so, also eher was Positives, ähm, dass das so 'n bisschen meine Heimat, äh, ist und meine Heimat widerspiegelt oder so, meinst du jetzt fast schon.
Ja, genau so 'n bisschen Geborgenheit gibt, ne, oder sich zu vielleicht auch zurückholt. So: „Wie habe ich mich damals gefühlt? Das hat mir, du hast ja gesagt, Struktur, Sicherheit“ und ja, ich glaube, bei jedem, äh, bei jedem Ding, was man 'n bisschen besser machen will, äh, e kommt man öfters auch mal in Stress, weil es nicht so geklappt hat, wie es ge klappen sollte.
Mhm. Ah, okay. Klar. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und dann ist man dann ist man natürlich frustriert und, äh, ich nehme mir solche Sachen sehr zu Herzen und ich bin dann immer sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, enttäuscht von mir. Ähm, super, super peinlich berührt, dass ich das Ding manchmal gar nicht angucken möchte dann für 'ne Weile. Aber wie gesagt, das ist alles super, super lange her, mittlerweile spiele ich keine Konzerte mehr und, äh, trotzdem fällt es mir schwer ja, mal wieder was zu spielen, auch wenn es das einfachste, simpelste Stück ist. <chuckles> Ja.
Wenn du jetzt spontan, äh, zur Gitarre greifen würdest, was, ähm, würdest du denn spielen? Ohne darüber nachzudenken, sehr intuitiv einfach.
Hm, einfach irgendwas Leichtes mit so 2, 3 ganz simplen Akkorden, äh, einfach so nur so 'ne Begleitung. Einfach ich würde es jetzt nicht, äh, verkomplizieren. Das habe ich auch damals am am liebsten gemacht, so ich singe auch sehr gerne und sehr viel. Und ich habe mich halt immer einfach gerne selbst begleitet, so mit so 'n paar, ja, Grundakkorden sozusagen. Ja d wenn ich das jetzt in wenn ich mir jetzt die Gitarre in Hand nehmen würde, würde ich das machen, ja.
Ja, das klingt ja cool. Also, das ist ja auch erstmal, äh es hätte ja auch sein können, dass du dir den Anspruch hättest. Deswegen auch die Frage, jetzt irgend'n kompliziertes Stück schwer zu spielen oder sowas, ne, und vielleicht hätte dich das abgehalten, aber das ist ja eher was Positives. Ja, deswegen es wäre jetzt die Frage, wenn du dir das jetzt mal fest vornimmst und vielleicht sogar auf deinen Kalender schreibst. Und wenn's nur als Erinnerung ist, muss ja jetzt nicht gleich 'n Termin sein, aber sagst: „Ne, heute Abend setze ich mich hin, oder ich versuche einfach jeden Abend zu 'ner bestimmten Uhrzeit, hm, vielleicht nach'm Essen, wenn ich mich eh wenn ich es mir eh gemütlich mache. Dann nehme ich mir einfach mal 15 Minuten.“
Mhm. Mhm. Nö. Mhm. Mhm, stimmt. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm.
Und mal gucken, vielleicht wird's ja länger, weil du dran bleibst.
Ja. Das
Und vielleicht auch oder zu singen. Ne, dass du einfach sagst: „Es macht mir Spaß.“ Also fühlt sich auch so an, einfach dich mal auszudrücken. Und du du wirst merken, dass dir gut geht. Dann ist es gar nicht so sehr das Gitarrespielen, sondern einfach dieses
Mhm. Mhm. Mhm.
ja, ich drücke mich aus. Ich, ähm, mit meiner Stimme und die Gitarre ist 'n ist nur in Anführungsstrichen nur 'n Begleitstück. Es geht nicht vorrangig um Gitarre spielen.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Okay, ja, das ist 'n schöner Gedanke tatsächlich, dass ich mich einfach mal ausdrücken möchte oder einfach mal, ja, ganz bei mir sein möchte, denn man vergisst das ja manchmal in sehr stressigen Zeit mit Job und Verpflichtungen hier Verpflichtungen da mal an sich selbst zu denken, glaube ich, oder mal auf seine Gedanken nur zu hören und beim Gitarre spielen fällt mir das halt eigentlich immer am leichtesten. Ähm, es es fällt mir auch manchmal schwer abzu abzuschalten. So, es gibt so viele Sachen, die hier zu tun sind und dann kann halt auch sein, dass es irgendwie ja, das vielleicht nicht reinpasst in den Kopf oder so in die Gedanken, denn das hat ja auch wieder was mit Konzentration zu tun. Aber, äh, finde ich gut, die Idee, auch das mit dem Planen, ähm, das denn wenn ich's mal irgendwie mache, dann nehme ich's das Ding mal in die Hand und mache ich mal kurz 1/2 Stunde und dann ist das Ding halt wieder jahrelang irgendwie weg. Ähm, und, äh, ich denke, wenn ich das vielleicht plane, da 'ne Routine mir vielleicht aufbaue oder so und da wirklich mich 'n bisschen diszipliniere und daran halte und das aufschreibe. Ich denke, dann könnte die Motivation stetig wachsen. Ja, das ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, vielleicht kannst du es ja in so 'ne kleine Wohlfühl ähm, Ritual ein eingliedern, ne? Dass du ich weiß nicht, was du abends machst, aber sagst: „Okay, das ist jetzt vielleicht ist es Winterzeit, ich mache mir meinen Kakao und dann setze ich mich, ähm, auf auf wo auch immer du dich hinsetzt, auf meine Couch. Und dann hole ich mir die Gitarre und stimme ich einfach mal so schön muss ja keinen festen Zeitraum geben, 20 Minuten auf den Abend ein.“ Ohne dass der 'n bisschen Spaß macht, wird aus den 20 Minuten vielleicht 'ne Stunde.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Und wenn du dir das nämlich fest einplanst, also, A tut's dir eh gut, w wahrscheinlich aus dem ausm Kopf rauszukommen, so wie du grade sagst. Und wenn du das so 'n bisschen als als Ritual nämlich machst, greifst du eh schon mal hin. Dann fällt's vielleicht mal aus, aber du kriegst es vielleicht immer öfters in den Alltag. Und dann wird es eben 'ne Routine.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Klingt, äh, nach 'nem Plan. Den, äh, werde ich erstmal so verfolgen. Ich werde es erstmal versuchen, mir das wieder aufzubauen und mich da wieder ranzutasten, auf jeden Fall, ja. Vielen, vielen Dank für dein offenes Ohr, für die netten Ratschläge und, äh, ja. Ich berichte auf jeden Fall. <chuckles>
Ja, total gerne und viel Freude dabei.
Danke.